Alors, il y a des gestes au quotidien qui aident vraiment à vivre ensemble et surtout par rapport à l'environnement, que ce soit, heu, les petits les petits gestes, enfin, les petites choses, les les déchets, l'énergie. Toi, quels sont ceux qui vraiment te te touchent particulièrement pour pouvoir améliorer le vivre ensemble?
Ben, heu, pour moi, le vivre ensemble, bon, tout d'abord, il y le côté, heu, relationnel. Ça veut dire qu'il est important que, heu, ben, qu'on soit poli avec les autres, que l'on soit, que qu'on leur dise bonjour, c'est important de dire: «Bonjour» aux personnes, heu, quel quelquefois, j'ai j'ai j'en doute parce que, heu, je rencontre pas mal de personnes qui ne sont pas trop z habituées à à dire: «Bonjour». Mais c'est important de dire bonjour, de créer une ambiance sympa dans que ce soit dans le quartier ou à la maison ou au travail, hem, donc de de rester anodin dans ce que l'on dit, heu, de ne pas trop juger les autres, heu, d dans nos conversations.
Bien sûr. Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Tu tu penses que tu penses que ces valeurs-là disparaissent? Est-ce que, est-ce que tu penses que ces valeurs-là disparaissent, le bonjour, les bonnes manières, le jugement, tout ça?